بُص، هو يعني يعني أنا ما اتعرّضتش كتير أوي للموقف ده، يمكن هي مرّة في الموضوع كُلّه، وكانت جارة يعني أسلوبها أ يعني فَج شوية، يعني عندها استعداد كده يعني مش بصراحة هي ما كانتش شبهي ولا كانت في مستوى الكلام أو الأسلوب كانت صعبة شوية وكلامها ب يعني عامّي كده كتير وأنا ما م ماليش في الطريقة دي اللي هي زي ما بيقولوا إيه، آآ <tsk> مش عارفة أقولها، بس يعني طريقة كده إيه، آآ آه. شعبية كتير مش شوية. وعايزة تعرف يعني كل حاجة ونظام كده الستّات اللي بيُقفوا كده ويتكلّموا وما بتراعيش حُرمة، ما بتراعيش ما بتراعيش إن ممكن مثلًا أنا ماشية أنا وجوزي عادي توقّفني أنا وجوزي. آآ إحنا اتربّينا إن السِت طالما جوزها موجود، ما حدّش يخبّط عليها، ما حدّش ينادي ويقول لها عايزِك في موضوع، خلاص ما فيش سِت تروح تقول لها أنا جاية أشرب معاكِ شاي، لأ ما فيش الكلام ده. ليه؟
إمم. شعبية شوية. آه. دي بتبقى يعني مش يعني أنتِ ساعات بتبقى قِلّة ذوق شوية يعني.
قِلّة ذوق وبجاحة كمان. فدي كانت فيها بقى ده، في أي وقت تخبّط مش مُهم جوزي قاعد، جوزي مش قاعد مش فارقة، ممكن تقول لي عاملة أكل إيه؟ ممكن تتك عندها استعداد يعني تتكلّم بطريقة زي ما أنت قُلت شعبية أوي، أوي كمان. فدي أنا بصراحة ما ادّيتهاش فرصة. آه. دي ما ادّيتهاش فرصة. جدًا.
آه. طب دي آه، دي حاجة ساعات بتبقى دي بتبقى مزعجة الصراحة وبتبقى متعبة نفسيًا، آه. فأنتِ صدّيتيها إزاي بقى؟
جدًا. آآ يعني بصراحة قفِّلت الكلام معاها و وقُلت لها: "أنا ما باحبّش حد يوقّفني وأنا ماشية." ونازلة على السلِّم توقّفني، طالعة من على السلِّم توقّفني، أبقى عند مامتي وجاية تقول لي: "كنتِ فين،" مش عارفة إيه، <tsk> فجيت ردّيت عليها بصراحة بأسلوب جاف شوية كده، قُلت لها: "أنا مش باحب حد يسألني و وأنا بابقى جاية تعبانة فمش عايزة أقَف لو سمحتِ ما باحبش حد يوقّفني." مرّة مع مرّة آه. مرّة مع مرّة فَهَمِت إن أنا مش نفس الستايل بتاعها يعني مش نفس أسلوبها ومش حاقبل تفرض عليّا طريقتها البلدي أوي دي وال بصراحة يعني أ وبعدين عايزة تُقَف تتكلّم في مواضيع تافهة جدًا ومواضيع يعني أنا بالنسبة لي عيب إنّي أتكلّم فيها، فده ما كانش بيعجبني. بس، ف وقّفتها عند حدّها وهي بقى أنا مش هامشي معاها في السِكّة دي يعني، فما ما ارتحناش لبعض. <laughs>
و ودي من حقِّك طبعًا. إمم. أكيد طبعًا، ليكِ حق يعني. يالض يعني آه. لأ الصراحة التصرُّف ده كان كويس جدًا. آآ على العموم أنا الصراحة اتبسطت جدًا بالكلام معاكِ واتشرّفت في وق اتشرّفت في وقتِك، شكرًا جدًا.
وأنا كمان، شكرًا ليك.